Non, non, il y a pas il y a pas eu de problème, parce qu'en fait, heu, on se dispute pas à cause de ça, on en parle. Et après bah, par exemple, on avait parlé du de l'histoire, heu, on regardait trop les écrans le soir et on avait fait ce qu'il fallait pour, heu, modifier. Et là, justement, moi, je lui ai dit, heu: «Hier matin, bah, je suis retombé dans mes mauvais travers, je me suis endormi sur le canapé, heu». Donc bon, elle m'a dit: «Ouais, ouais, bah, il faut il faut il faut faire ce qu'il faut». Donc voilà, donc, heu, hier, je me suis mis dans mon lit.
Bien sûr. Et tu parlais des ouais et après tu pa o o c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on est sur les heu, les écrans le soir, tard, quand tu te couches. Mais par exemple, quand tu rentres du travail ou que ta femme rentre du travail ou quand tu arrêtes de travailler, si jamais tu es en télétravail chez toi, ké c'est quoi ton rituel avec les écrans? Parce que le soir, ça commence avant. C'est-à-dire que c'est pas qu'au moment du coucher. Est-ce que, par exemple, vous regardez la télé à table?
Non, jamais. Non, non, non, non, non, il y a pas des il y a pas de télé à table, il y a rien du tout. C'est juste qu'en fait, heu, l'écran, c'est, heu, u une échappa enfin, pas une échappatoire, mais c'est, heu, notre petit, heu, rituel, heu. Heu, tu sais? Où tu passes ton temps avec toi même en gros. Tu fais un peu ce que tu veux, tu as pas les enfants qui viennent te voir, tu es dans ton petit univers. Et voilà, c'est le moment c'est un rituel moment détente, c'était ça. Mais en fait, ça détend pas trop parce que tu dors mal, donc heu
Donc c'est et heu Beh. Ouais mais alors, du coup, ça v donc donc ça veut dire qu'en fait, toi, les écrans, quand même, quand tant que les enfants ne sont pas couchés, il y en a pas. Vous arri ah, d'accord! OK, donc vous arrivez quand même à vous fixer des règles, heu, avec heu, ta compagne pour, heu. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'était la question que j'allais poser, c'est-à-dire que j'allais dire: «Comment tu peux imposer aux enfants la règle de ne pas avoir d'écran si, heu, ils voient leurs parents tout le temps dessus?» Mais donc, du coup, ceci explique cela. OK, d'accord, je j'avais pas, heu, j'avais pas compris.
Ah non, il y en a pas, hein! Ah non, non, mais non. Ah bah, c'est pour les enfants <chuckles> heu, pour les enfants, heu. Ah oui! parce que Ah non, mais si on regardait les écrans tout le temps, heu, c'est ingérable avec les enfants. Tu fais comment pour leur faire comprendre que les écrans, c'est mal? Enfin, que ça que ça abîme les yeux, machin? Non, non, non, c'est c'est plus possible, hein. Là, ils t'écoutent pas, heu, tu perds toute crédibilité, heu, ils mé ils se mettent devant les écrans tout le temps. Ils font pas leurs devoirs. Heu, c'est c'est plus la peine, hein, heu. Les résultats vont s'en ressortir, heu, s'en ressentir, heu, et c'est pas le but, hein. Non, on est obligés.
Mais c'est exactement ça! C'est ça. Mais oui, non, non, mais ça, heu, ze mais du coup, je comprends mieux parce que, heu, je me disais: «Mais ça ça doit pas être facile pour les enfants», parce que c'est presque une forme de de de de tentation, quoi. Ils sont soumis à la tentation s'ils voient tout le temps les parents regarder le téléphone ou ou autre écran d'ailleurs, hein, on parle beaucoup du téléphone, heu.
Après, on on propose d'autres activités aussi, hein. Heu, on on propose des jeux en société. Heu, là, hier, je leur proposais d'aller dans le jardin, d'arracher les mauvaises herbes. Enfin, il y a il y a plein de choses à faire, hein, aussi, hein. Hier soir, avec mon fils, il faisait p nuit noire. Je lui ai proposé: «Est-ce que ça te dirait juste de prendre l'air 5 minutes et d'aller voir les salades?» Et on y est allés. Avec la lumière du téléphone et tout. Et voilà et il y a pas eu d'écran.
Bah, bien sûr! Mais oui! <chuckles>